<gasps> J'arrive même pas à la je j'aurais pu le faire. Franchement, j'aurais pu le faire. Avec la panique, le stress, en plus, vous étiez plusieurs dans la voiture. Hem
Voilà. Ah, j'ai moi, j'étais pas dans la voiture, heureusement. C'est j'étais dans la voiture qui était derrière. <chuckles>
Ah. <gasps> Ah, ouais, d
Avec mon moniteur, on s'est regardé, et il m'a dit: «Tu fais pas ça». Je fais: «Non, non, t'inquiète, moi je sais conduire». <chuckles>
<laughs> Non, mais le
Non c'est vraiment la galère. Le rond point vraiment il fait peur, parce que tu as des voitures en permanence et du coup c'est un 3 lignes, c'est un 3 voies, c'est un rond point à 3 voies, donc c'est hyper compliqué de s'engager dedans, mais une fois que tu t'es engagé, normalement ça va. Elle elle a tellement paniqué, en fait, elle a accéléré, elle a pas freiné, elle a fi fini dans le rond point, au milieu, dedans. Elle est montée sur le rond point au centre.
Ah, ouais! Non mais non mais je la comprends, en fait, je peux pas la juger franchement je la comprends tellement. C'est c'est dur, hein? Franchement, c'est super dur, et en plus, il faut avoir les yeux partout, il faut avoir une coordination, heu une coordination, heu, enfin je sais pas comment on appelle ça, main jambe, heu, assez imp c'est
Ouais. Ah oui, non, mais c'est Ouais, main, jambe, ouais, main, pied.
Donc heu, waouh! Moi il me faisait trop rire: «Change les vitesses». Il me disait: «Ne re continue à regarder la route». «Mais attends, heu, tu tu tu te rends bien compte que je suis pas encore en automatisme sur les vitesses là, heu, c'est la 1re fois que je monte dans une voiture», donc heu
Oui, d'accord. Oui, non, mais mais je peux comprendre. Bah, en fait, c'est ça, c'est que tu as tu avais pas tu avais pas eu de de scooter ou de moto avant, non plus?
Non plus. Non, la seule chose, heu
En fait, tu as cette différence là. Parce que quand tu as déjà eu une moto ou un scooter. Tu as déjà la coordination, enfin scooter pas forcément parce que tu as pas de vitesses, mais quand tu as une moto, en fait, tu as la coordination pieds et mains, en fait. Parce que tu passes les vitesses au pied et tu dois embrayer machin, donc heu
Ben, c'est ça, la seule chose que je Bah, moi, je l